Malah, apa ya, malah dikasih pesan capslock gitu Kak. <chuckles>
Oh gitu, berarti kurang berterima gitu apa gimana Kak, menurut Kakak?
Iya. Iya beliau itu lebih ke kayak, ini perasaan sedih yang memang harus kamu terima gitu Kak. Karena memang ini nggak bisa dirubah gitu, satu keputusan yang memang tidak bisa dirubah gitu. Jadi, ya mau nggak mau aku harus terima dan kamu terbukti mampu kok gitu kan, jadi kata "mampunya" itu di capslock Kak. <laughs> Iya. Ap
Mhm. Oke. Oh gitu, oke oke oke. Berarti untuk menekankan gitu ya Kak ya?
Iya, jadi kayak ini tuh semacam ujian buat aku yang mana, aku pasti bisa gitu Kak, melalui, eee, ujian tersebut gitu. Nah sama psikolognya juga dikasih saran iya itu Kak, kayak tapping juga gitu, jadi mengetuk bagian tubuh sebanyak 3 kali terus dikasih kalimat-kalimat positif juga gitu. Iya, mhm, lumayan sih ngaruh juga Kak.
Oke keren keren. Oh puk puk gitu ya istilahnya ya. <chuckles> Oke, nah itu, eee, kalau misalnya ada nih orang yang enggak punya akses untuk misalnya cerita ke orang lain gitu. Dia dia mungkin entah itu takut, entah itu enggak punya temen, nah journaling ini bisa jadi pengganti untuk curhat enggak Kak menurut kakak? Apa apa dua-duanya ini harus berjalan beriringan?
Journaling bisa kah, tapi ada satu yang ampuh banget Kak, nah dan itu kayak bisa bikin tenang dalam hitungan sekejap gitu Kak. Aku kalau misalnya lagi sedih yang banget-banget ya Kak, aku cari masjid Kak, di mana pun itu. Iya, aku cari masjid terus aku kayak, eee, salat dulu, itu kalau yang muslim ya Kak. Eee, salat dulu, terus kayak aku berdoa, terus aku nanti ketiduran Kak. <chuckles> Bangun bangun kayak <chuckles>
Mhm. Oh gitu. Mhm. Oh gitu. Saking saking khusyuknya bagaimana bisa sampai ketiduran? <chuckles>
<laughs> Karena udah capek Kak, kayak udah capek banget, kayak enggak tahu harus ke mana gitu, kadang kan manusia itu ada di titik kayak, aduh buntu banget nih gitu ya Kak. Aku paling kayak jalan jalan harusnya kan jalan utama ya Kak, <chuckles> tapi kayak udah buntu banget kayak, ya udah deh, gitu Kak, paling iya, paling kayak cari-cari tempat ibadah sih it
Oh gitu. Oke. Oke. Oke bisa dipahami sih. Mmm. Oke, wah ini sangat-sangat menginspirasi nih cerita Kakak nih benar-benar banyak ilmu yang bisa kita petik nih dari cerita Kakak, makasih banyak ya Kak udah mau berbagi Kak.